Qué bien.
Entonces, eh, la niña más grande venía con muchas expectativas del cambio, pero la pequeña venía con miedo.
Oy, sí, me imagino.
Eh, como a dejar sus cosas, su a ver, siempre le hicimos ver: "Tus cosas importantes, no las podemos llevar todas, pero se van a quedar en casa de tus abuelos, tus abuelos te las van a cuidar. Eh, al lugar donde vamos a llegar, tú lo vas a mirar, tú te lo vas a probar y si a ti no te gusta siempre tenemos la opción de regresar a casa".
Claro. Okey.
A casa, nuestra casa natal me refería, a nuestro país natal, eh, cosa de que ella se sintiera que sus sentimientos como tú me decías: "Que tus sentimientos valen", que ella es escuchada, que no es: "Me tengo que lo tengo que hacer porque lo decidieron así mis papás". Eso sería en un caso que afectara de algún modo su su integridad física, pero si no, pues pues sí somos mucho de eso de de que se sienten escuchados a pesar de ser pequeños, realmente siempre nos ha importado mucho eso. En otro momento, también cuando llegamos acá, nos acogió una familia, eh, que ya vivía acá, fuimos a vivir con ellos, y entonces, eh, las niñas comenzaron a ir una escuela, la más cercana a esa casa de donde nos acogieron, lógicamente. Cuando pasó un tiempo, mi esposo y yo ya comenzamos a trabajar, nos hicimos independiente, nos fuimos a vivir solos, y, eh, bueno, ya vivíamos solos, pero no teníamos transporte, el transporte público aquí como que no es el mejor, entonces no teníamos carro todavía, eh, estábamos como que escribiendo un libro en blanco, ¿no?, haciéndonos el camino. Y y entonces conversamos con ella y le dijimos: "Tenemos otra escuela más cerca de donde vivimos, por favor", yo, sobre todo, les insistí bastante, porque me era muy trabajoso, eh, hacer el viaje desde el trabajo a la escuela, porque al final por la tarde lo tenía que hacer yo, porque mi esposo trabajaba hasta más tarde, recogerlas, regresar a la casa, me alejaba muchísimo de la casa. Teníamos que hacer un viaje de ida y regreso a la escuela, entonces, llegaba un poco tarde para luego hacer, ¿sabes?, la comida, los quehaceres de la casa. Y, ellas, en especial la niña grande, me dijo: "No quiero, no quiero, por favor, no quiero", y entonces Sí, eh, las dejamos en la escuela donde estamos a pesar de que estábamos pasando un poco de trabajo durante un tiempo, se nos hizo bien, bien difícil a nosotros, los adultos, mm, cumplir con nuestros horarios y hacer porque, eh, supusimos que ya eran demasiados cambios.
Sí, sí, sí, me imagino. Claro. Claro. Sí. Ay, muy bien. Okey. Ujú. Okey. Sí, me imagino. Ajá. Guau. Ah, muy bien. Sí, claro. Oy. Claro.